Olha, me conta, como é que você reconcilia trabalho e propósito?
Eu acho que as 2 coisas não necessariamente andam de mãos dadas e acho até que é uma cilada que foi criada para os Millennials e pra essa Geração Z, né, que veio depois. De acreditar que, se você tem um propósito no seu trabalho, tá tudo bem ganhar mal, sabe. Acho que é é é uma ilusão, é uma manipulação mental, sabe, porque assim
Hum. Uhum. Aí, ilusão então. Pra enriquecer o patrão.
primeiro, o que é propósito? Vamos começar por aí, sabe. O que é propósito? Pra mim, propósito é uma coisa que você inventa pra você, é a cenoura que você coloca na frente do burro todo dia pra sair da cama, pra ir trabalhar e não ficar dormindo até às 10.
Uhum. Aí, o que é propósito pra você? Hum. Sim, faz sentido.
Entendeu. Então o seu propósito pode ser ajudar a humanidade de alguma forma, pode ser comprar uma casa nova, pode ser criar alguma coisa no seu trabalho que é inspirador ou que toca vidas e tudo mais, mas não necessariamente é isso, sabe. Eu tenho amigos que trabalham em causas e que acreditam em mudanças, né. Essa coisa de que um puxa o outro, e que de fato conseguem trabalhar e fazer diferença em ONGs, em coisas assim, mas que não tem nada a ver com o trabalho deles, por exemplo, sabe.
Hum. É é outro outro esquema assim é outra outro núcleo.
É. É outro núcleo, dá para fazer as coisas separadamente, você pode ter só um trabalho, de preferência que te paga bem ou porque, eh, de preferência que também te dê saúde mental, que você não fique completamente maluco fazendo aquilo. E o seu propósito ser, sei lá, de final de semana você ajuda em um shelter de cachorros. E que você ama.
Uhum. Uhum. Sim, não necessariamente eles tenham que andar juntos então. Mas assim.
É, não quer dizer que você precisa trabalhar em um shelter e ganhar $10,00 a hora para seguir o seu propósito, é mais nesse sentido, sabe.
Mas você acha possível trabalho e o propósito, assim, andarem juntos.
Acho, mas em casos muito específicos, por exemplo. Eu acho que existem pessoas que, eh, são empreendedoras, e que podem criar alguma coisa que tem um propósito de ajuda, sabe. Seja, sei lá, abrir um de shelter de cachorro por exemplo e conseguir viver da renda disso, né, ainda ter lucro em cima disso porque, toda empresa precisa ter lucro, não vamos ser ingênuos.
Sim. Sim. Exato, senão não é, senão. Hobby
Né, não vamos ser ingênuos, ai que legal, vamos salvar os cachorrinhos sim, e aí tem que ficar pedindo ajuda para comprar comida para o cachorro. Não. Uma empresa tem que ter lucro então assim, eh, vo se você consegue por exemplo, você gosta de cachorro e você ter uma clínica para cachorros, que ajudam, que têm os melhores tratamentos, os melhores médicos, e aí você dá consultas gratuitas para situa pessoas em situação mais carente que precisam de um tratamento para o cachorro, isso para mim é um propósito. Entendeu. Ou se você se você pega parte da renda que você tem de lucro na sua empresa e você reverte para uma caridade também, pode ser um propósito.
Não. Hum. Sim, com certeza. E você Também. E você já fez algum trabalho que você conseguiu unir, fazer essa união de o trabalho e propósito juntos, ou nunca aconteceu isso com você?
Não, o que eu já fiz foi assim, eh, sei lá, como designer me pediram ajuda pra fazer uma nova identidade visual pra uma ONG, e aí eu fiz, eu fiz o logo, fiz o slogan, fiz tudo o estudo de cores, de fontes tal. Então eu fiz uma coisa que eu faria pra uma empresa que ia me pagar, só que de graça pra essa empresa, foi a minha colaboração. Mas foi, acho, que a única vez que o meu trabalho e "propósito" entre aspas se cruzaram, sabe.
Uhum. Uhum. Sim mas faz foi um trabalho voluntário, né, vamos colocar.
Foi um trabalho voluntário exata que é uma forma também de encontrar eh, um um de fazer um encontro entre a trabalho e propósito. O que eu acho que é hum, a as pessoas ficam um pouco vendidas n nessa dentro dessa filosofia de que você tem que se você trabalha com alguma coisa que é um propósito pra você, eh, a recompensa já é isso, é essa ideia capitalista de que por trás alguém tá ganhando muito dinheiro em cima dessa crença que você tem, e isso eu não tolero, isso eu acho muito errado, sabe.
Uhum. Uhum. <laughs> E É ai que coaches, eh, né, geralmente, <chuckles> colocam ali na tua cabeça, né.
Sim. Sim, começar por o que é um coach, né, o coach é uma pessoa que ganha dinheiro ensinando a fazer uma coisa que ele não faz.
É. É, verdade, bom argumento. <chuckles>
Basicamente, basicamente, entendeu. Então se a pessoa sabe fazer um negócio, você tem que comprar um curso, você já teve você já tem que ficar de olho, porque senão ela estava gastando esse tempo fazendo o negócio, né, e não dando curso.
Basicamen Hum. Então assim, eh, você acha então que não vale a pena, por exemplo: "Ah, ele eh, eu tô nesse trabalho que eu ganho bem, mas ele me cansa, eu não gosto dele, ele me esgota fisicamente, mentalmente, mas eu ganho bem e eu preciso desse dinheiro, pra, por exemplo, comprar uma casa". Você acha que isso não é um é trabalhar po pra um propósito?
Uhum. Uhum. Acho. Acho, e assim, tudo na vida tem um preço, né, toda escolha que a gente tem, tem consequências boas e ruins. Eu acho que se o seu, eh, acordo com você mesmo é: "Eu vou ficar aqui mais 3 anos, porque eu vou pagar a casa, mas eu sei que eu tô arriscando a minha saúde física e mental". É, é o seu propósito, você pode, de repente, tentar achar um outro emprego, você pode, de repente, tentar conciliar essa <chuckles> insalubridade com ter uma terapeuta ou ir malhar, ou enfim, ter o fazer risquinho na parede que nem um presidiário, de quantos dias faltam, aí cada um escolhe como vai conseguir a sua motivação, você entende. Mas eu acho que pode ser um propósito.
Hum. Uhum. Uhum. Uhum. <chuckles> Acho, mas você acha que vale a pena? Você acha que vale a pena, assim, se desgastar, né, a a saúde física, mental, por esse propósito, por um pro
Uhum. Eu, pessoalmente, não. Eu, pessoalmente e eu eu não morreria por nenhuma causa, começa por aí. <laughs> Não é o meu perfil, eu não sou o tipo de pessoa que: "Ai, vamos lutar por essa causa, vamos lá", não, não sou. Eu acho que mudanças podem ser feitas com conversa, com legislação, com sabe, eu não sou muito de guerra não, não sou guerreira. Porque quem é guerreiro quem é guerreiro puxa a guerra, quem é guerreiro só vive na guerra, né, e eu abdiquei disso.
Certinho. É. É, é aquela Você já ouviu aquele aquele meme: "Não seja pau pra toda obra, porque se não, toda hora vai ter obra", então
Toda hora vai ter obra. Então, eu aprendi a não ser, eu já fui uma pessoa que teve muito orgulho de ser guerreira, hoje eu não sou não. Tô fora de ser guerreira, entendeu.
Guerreira é a Xena, eu não sou uma uma mulher normal.
É, guerreira é a Xena, exatamente. Mas eu acho que, na minha opinião pessoal, eh, principalmente coisas que que são materiais, elas não valem a minha saúde nem mental, nem física.
Agora eu queria assim. E já acon
Então, claro, você pode querer comprar uma casa pra sua família, se isso é um propósito, mas se você não estiver lá depois, vai valer a pena?
Verdade. E já aconteceu com você assim de você estar em um trabalho, fazer um trabalho ali com propósito, por dinheiro né por, porque todo mundo trabalha por dinheiro, a gente não trabalha por hobby, né. <laughs> Assim.
Uhum. Uhum. Sim. Não. <laughs> Infelizmente, adoraria. <laughs>
E pelo dinheiro e tal porque você estava com um propósito. Mas aí você viu que aquilo estava te fazendo mal e você teve que mudar de rota você decidiu mudar de rota, já aconteceu isso com você?
Olha, que aconteceu foi uma uma um vislumbre do meu futuro, que foi o seguinte, quando eu tinha 18, 19 anos, quando eu tinha 18 eu comecei a trabalhar em uma agência de publicidade. E aos 19 eu estava trabalhando em um grupo de atendimento da Mercedes Benz. E a minha chefe, que era toda poderosa e que foi uma pessoa que me ensinou muito sobre publicidade, negócios e tudo mais, ela viu em mim alguém com potencial para um dia ser ela, o que foi super li lisonjeador na época, sabe. Imagina você ter 19, 20 anos e pensar: "Meu Deus, um dia eu posso estar em uma posição que nem a dela, eu posso comprar meu próprio apartamento", ela trocava de carro todo ano, ela viajava. Eu achava o máximo aquilo tudo.
só, né.
É, só que aí eu comecei a ver Eu fiquei 4 anos com ela. O quanto ela sacrificava da vida dela pra ter aquilo. Ela não tinha um relacionamento que ficava em pé, ela não tinha um amigo que não fosse da agência, ela não tinha um evento pra ir que ela não chegava atrasada ou não ia, ou sabe, a não ser que fosse de trabalho. E aí eu pensei: "Não sei se eu quero isso pra mim não".
Já com seus vinte e tantos anos você já t conseguia
Já com meus vinte e tantos anos, sim, sim.
Você já conseguia per
Não sei, não sei se era preguiça, <chuckles> talvez fosse só preguiça, entendeu. Mas eu pensava, eh, "se você vive para o trabalho, qual é o prazer que você tem?", porque, tipo, por exemplo, ela comprou um apartamento <clears throat> lindo na época que eu trabalhava com ela. Eu fui com ela ver o apartamento, eu vi ela mobiliar e tudo mais. Ela nunca estava em casa, e quando ela estava, ela estava exausta.
A não Não conseguia curtir aquilo, né.
É, assim em um domingo de sol ela tinha que ir para uma produtora aprovar um comercial. Então assim, eh, principalmente em publicidade, por um tempo tem um glamour nisso sabe. "Ai eu sou a diretora de atendimento geral da Mercedes Benz, uau". Sim mas a custo do quê?
Verdade.
E e eu não topei, eu não topei, eu mudei de profissão, acabei saindo, ela ficou super decepcionada, assim, comigo mas ela entendeu hoje somos amigas no LinkedIn, sabe. <chuckles> É, hoje, "ai poxa que feliz, nossa parabéns pelas suas conquistas tal", sim, eu segui um caminho diferente que, também foi tortuoso em muitos outros sentidos, mas naquele momento eu visl vislumbrei que o futuro que tinha na minha frente, ele ia me tirar coisas muito importantes como a minha própria vida e a minha saúde mental, entendeu. Então eu acho que ele n ele não valia a pena para mim.
Acesso a sua histó <chuckles> para amigos do LinkedIn foi ó Nossa essa sua história lembra muito aquele filme O diabo veste parada. É muito.
Sei, sim. <laughs> Pois é, só que ela era um amor assim, ela foi tipo incrível comigo mas ela era uma sargenta dentro da agência, sabe. E
É muito. Mas você acha que ela era a certa então ela precisava ser. Para as coisas funcionarem ou
Sim. Sim e foi uma coisa que eu aprendi muito com ela, porque ela foi, assim, eh, a pessoa que me formou dentro da publicidade. A faculdade só me deu um papel, ela foi a pessoa que me formou, eu aprendi o que é ser um publicitário, o que é sentar numa mesa de negociação com ela, entendeu. E eu entendo que ela precisava vestir essa carapuça de ser durona, de ser meio até "masculina", entre aspas, em alguns momentos, porque era como as pessoas reagiam a ela, né?
E mulher tem isso, né, a gente precisa se afirmar com o tempo, né?
É. É, e eu acho que eu fui muito, assim, muito tempo, eu ainda posso ser em situações que eu sinto que eu tenho que ser, mas eu acho que eu encontrei o meu jeito de ser mais apaziguadora, mais eh, fazer mais acordos que eu ganho e você ganha, ser menos incisiva
Verdade, bem mais
sabe, mas já fui muito incisiva, já copiei muito o modelo dele dela também.
Ser mais. E assim, já teve situações em que você estava ali num trabalho, eh, você não estava se sentindo bem, você tinha aquele propósito alinhado, eh, mas ai, não vale a pena, deixa pra lá esse propósito, <chuckles> não a não é hora de pensar em propósito.
É. Uhum. Uhum. Sim, eu acho, assim, quando eu resolvi que eu queria fazer a transição de sair da publicidade tradicional e começar a trabalhar com internet que era uma coisa nova, ainda arriscada, os salários ainda eram meio baixos e tal, foi o momento aonde eu segui o que eu queria, o que eu achava que poderia ser o meu futuro e que poderia ser alguma coisa interessante pra mim. E isso causou um super mal estar com ela, porque ela ficou muito assim: "Mas como? Você não quer essa vida incrível que eu estou te sinalizando que você pode ter?". Quase virou assim uma ofensa a ela, é o estilo de vida dela, sabe. Então eu vivi um momento muito desconfortável dentro da agência nessa época. E, eh, eu pedi pra ser mandada embora, eles estavam fazendo um corte, eu pedi para ser mandada embora. Justamente porque eu a Eu ganhava bem, eu tinha umas possibilidades lá dentro mas eu queria seguir outra coisa.
E ela Eh eh, você já falou que ela não aceitou isso muito bem, né. Em algum momento ela tentou te convencer o contrário?
Não. Não exatamente, mas ela não me deu as bênçãos que eu esperava dela naquele momento, você entende? Eh, como ela era a minha amiga e eu era a pupila dela, eu gostaria que ela tivesse dito alguma coisa no sentido de: "Se esse é o seu caminho, vai, vai dar tudo certo, eu tô aqui torcendo por você", sabe, e não foi o que ela fez. Mas é, cada um cada um, né, e assim, a gente já se reencontrou na vida depois disso, e eu a perdoei, mas me magoou na época.
Hum, sim, sim. Acho É aquilo. É, pra que aquilo seja boa, mas seja boa do meu lado, né, não sozinha.
É. É, ela foi um pouco egoísta e um pouco imatura nesse sentido de não perceber que, eh, que ela tinha um peso gigantesco na minha vida e que essa bênção teria sido importante pra mim naquele momento, sabe. Mas já passou.
É Olha, adorei essa conversa, viu, muito profunda, obrigada mesmo por compartilhar a sua experiência.
<chuckles> De nada e até a próxima.